Nah, tadi kan, Kakak, cerita curhatnya ke teman gitu tapi kalau misalnya kayak ke keluarga, juga nggak, Kakak, curhat? Mungkin masalah kerjaan atau masalah sama pasangan mungkin atau masalah-masalah lain yang, Kakak, hadapin tapi curhatnya lebih ke keluarga gitu, nggak ke temen?
Iya. Iya, kalau aku tuh ya, Kak, sebenarnya aku tuh orangnya tertutup banget sih, Kak, sama keluarga, Kak, kayak aku tuh jarang banget mau terbuka. Nah, aku tuh emang aku tuh aneh, Kak, aku terbuka sama teman tapi sama keluarga aku enggak, gitu loh, Kak. Karena menurut aku kayak, ya udah aku tuh kan, eee, ya mungkin gara-gara anak pertama kali ya, Kak, jadi anak pertama tuh kayak, eee, apa, image-nya uh harus kuat gitu loh, Kak. Jadi kayak, makanya aku kayak jarang
Loh, kok bisa gitu? <chuckles> Oh, jadi kayak mempertahankan image sebagai anak pertama yang kayak nggak boleh ada keluh kesah kayak harus kuat gitu kayak dit kayak malu atau gimana perasaannya ke keluarga tuh, Kak?
Iya, iya iya, bener. Nggak tau ya, Kak, mungkin juga, eee, apa ya, mungkin juga kurang di ajarkan juga kali ya sama orang tua aku dari kecil, ya kita tuh harus terbuka. Nah, jadi kebawa sampai sekarang, Kak, jadi aku tuh nggak bait nggak banget, eee, nggak bisa banget terbuka sama keluargaku dari ke mama, ke papa ataupun ke adik-adik aku. Tapi berbeda sama ade tiga orang adik aku, mereka bisa semua tuh, Kak, terbuka sama mama, sama papaku, Kak. Nah, tapi aku doang yang nggak bi yang nggak bisa banget, Kak, kayak sekalipun mama, papa mhm.
Nah, ini unik unik juga nih! Iya, maksud saya itu kan ketika, Kakak, curhat sama teman, Kakak, nggak ngerasa ada hambatan atau perasaan, eee, kaku mungkin gitu ya. Tapi kalau terhadap keluarga justru merasa, eee, kaku atau nggak biasa, Kak, ya.
Iya. Betul betul banget, Kak, kayak kaku gitu loh, Kak, kayak sekalipun mereka coba untuk bertanya-tanya nih gitu kan, ada masalah apa segala macam, atau gimana nih sama pacarnya segala macem. Aku tuh yang langsung menutup gitu loh, Kak, langsung kayak ngasih blokiran, kayak nggak boleh nanya-nanya, aku bilang gitu, nggak ada apa-apa, udah gitu.

Ah, bermanfaat banget sih, Kak. Karena dia selalu ngasih tahu kayak, “Ya udah nggak papa,” kata dia. Itu kan ya juga namanya orang tua ya. Orang tua jaman dulu kan sering tuh emang ngebanding-bandingin sama orang. Dan mereka itu masih belum paham kalau misalnya anaknya ini lagi berproses, dan enggak semua orang tuh waktunya sama datangnya gitu loh, Kak. Dia pasti ngasih tahu gitu, “Ya udah nggak papa kata namanya orang tua didengerin aja,” kayak gitu kata dia. Itu itu tuh seb
Apakah teman Kakak itu sampai kayak yang, “Ya udah, gue bantu deh ngomong ke keluarga lo,” apa sampai dia yang turun tangan kayak gitu, nggak?
Oh oke. Enggak enggak sih, Kak. Karena jarang sih, Kak. Masid maksudnya kayak aku tuh cuman cerita doang. Tapi kalau misalnya mau sampai ke t turun banget ke keluarga tuh kayaknya enggak deh, Kak. Karena dia juga enggak mau terlalu ikut campur gitu loh, Kak, ke dalam masalah keluarga aku. Paling cuman ngasih saran aja, gimana aku harus bertindak dan gimana haru aku harus bersikap, Kak, ketika Mama aku tuh lagi kayak ngebandingin atau dia lagi banyak banget itu tuntutannya ke aku gitu, Kak, biasanya.
Wah, keren banget nih. Bisa punya teman yang kayak, eee, seperhatian itu dan bisa bener-bener kayak memberikan pengaruh positif dan n nasehat-nasehat positif ketika Kakak berada di satu pilihan atau satu masalah yang mungkin buat eee, bisa membuat Kakak itu lagi stres atau down gitu ketika menghadapinya gitu ya. Wah, sulit banget nih kayaknya dapat teman yang bisa dipercaya kayak gitu, gitu.
<chuckles> <chuckles> Bersyukur banget sih itu, Kak. Asli, Kak, itu bersyukur banget sih, Kak, aku bisa ketemu.
Tapi pernah nggak sih, Kakak, eee, yang kayak, eee, misal misalnya nih Kakak curhat ke dia terus, tapi Kakak kayak misalnya cur merasa curiga gitu. Eee, nanti dia bakal cerita ke orang lain nggak sih gitu? Jadi kayak mb antara percaya dan nggak percaya gitu sama dia.
Mmm, paham. Mmm, enggak sih, Kak. Aku selalu percaya sih, Kak, sama temen aku itu, Kak. Karena kayak kita kan udah temenan tuh dari lama banget, Kak, sebenernya, Kak. Bener-bener udah dari lama banget, dari kulia dari sebelas
Oh oke, berarti emang udah dari dulu ya udah terjalin, eee, pertemanannya ini?
Dari 11 tahun yang lalu Kak, temenan tuh, Kak. Jadi kayak menurut aku aku percaya sih, Kak.
Wow, sudah lama. Iya berarti memang
Jadi kayak nggak pernah ada kayak, apa ya, rasa-rasa takut gitu, Kak, takutnya dia ngasih tau ke orang atau enggak gitu, Kak, jadi kayak ya udah oke aku percaya aja sama temenku yang ini.